Ang akala kasi ng iba, 'pag panggabi walang buhay pero maling mali sila. Walang buhay yung pang-umaga, yung pumapasok nang normal like 8 or 6 ng umaga, kasi, pag-uwi nila, sarado na, yung papasyalan nila or gabi na, pasara na. Kami kasi, kaming night shift, especially me, ang pasok ko talaga is 9 ng gabi ang out is 6. So siyempre, konting tulog lang sa opisina, then 'pag 9 alis na o ‘di tamang tama, fresh lahat bukas ang mga tindahan, ang pasyalan. So nakakagala kami, nakakakain kami, nakakanood ng sine, so hindi naman ako masyadong stress sa work kasi nakakagala ako.
Hmm Hmm. Mm. Bakit naman? Oo. Hmm. Oo. Ay, oo. Mm, oo. Ay talaga, nakakatuwa naman 'yan. Tsaka ano ‘no, sakto rin kasi pagkabukas na pagkabukas, wala pang masyadong tao. ‘Di pa matao.
Oo, i isa pa 'yan. Halimbawa may gusto kang puntahan, SSS, Pag-IBIG, siyempre pipila ka, NBI
Hmm. Ay, oo.
passport, birth certificate, so pwedeng ikaw yung una kasi pwede kang mag-half day sa trabaho, goods ka na. Unlike sa mga day shift, kasi nag-day shift din ako na work, alam mo ang hirap. Ang daming mong gustong asikasuhin na mga ID, hindi mo magawa, kasi kasabay nun, pasok mo sa trabaho, oh.
Hmm. Hmm. Doon. Oo. Kasi pang-umaga kayo. Ay, totoo 'yan. Nakakatuwa ‘no, aka akalain mo ‘yon, yung tingin ng iba na kapag night shift ay parang ang hirap hirap, yun pala meron siyang mga benepisya um, benepisyo, para sa mga nagtatrabaho sa ganitong oras. Nakakatuwa 'yan.
Oo, ‘no. Nasa amin lahat. <laughs>
Mm, nakakatuwa naman 'yan. Pero ano yung mga ginagawa mo para makapag-relax kapag sobrang stress ka na?